Non, pas du tout.
Ah bon? Ah moi, constamment. <laughs>
Hem, de la mort?
Pas de la mort, mais des des petits trucs comme, heu, comme comme quoi, heu,: «Ah, ça ça pourrait être une mort dans, Final Destination. Ah, bah, ça!» <chuckles> tu vois?
Ah, oui, heu, ça oui, mais après, heu, ça me fait pas peur, hem
Oh, non, ça me fait pas peur, mais je suis très consciente.
Mmh, ça m'arrive aussi. Et hem, j'étais tombée sur une vidéo il y a pas longtemps, trop bizarre, un un en plus, heu, ça se voyait, le le mec, heu, il était traumatisé, qu'il venait de vivre ça, il expliquait qu'il était aux toilettes. Donc, bah, fascinant. <laughs> Et en gros ouais et en gros, d'un coup, il a entendu une voix dans sa tête qui lui <laughs>
<chuckles> Ça commence bien. <chuckles> Dis-moi en plus. Plouf! Ah. <laughs> <laughs>
Il l'a pas dit, mais <laughs> peut-être. <laughs>
<laughs> <laughs>
Waouh. <laughs> <laughs> Non, mais c'est vrai, c'est logique une l <laughs>
<laughs> Bah, attends. <chuckles> Bah, oui. <laughs> Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu? <chuckles>
<chuckles> Et du coup, il a <chuckles> une voix dans sa tête qui lui dit: «Ca y est, tu as» <chuckles> mais là, je vais avoir du mal à le dire de manière sérieuse. À la fois, c'est drôle, mais c'est pas drôle. <laughs> Et la voix dans sa tête lui dit: «Ça suffit». <laughs>
<chuckles> <laughs> <chuckles> <laughs> <laughs>
<laughs>
<laughs> Ça ça <laughs> ça suffit quoi. <chuckles> Oh mon Dieu. <laughs>
<laughs> <laughs> Bah, en gros, tu as terminé, quoi. <chuckles>
<laughs> Ça ça suffit, tu as terminé. C'était ça la voix.
<chuckles> <laughs> Mais <laughs>
<laughs>

Ah bah bah il va avoir d <chuckles>
<coughs> Après, il l'a dit en anglais, donc, c'est c'était c'était mieux. <laughs>
C'était mieux. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ah, bah, eh ben écoute
<chuckles> Ouais. <laughs>
Ouais, ben écoute, je pense pas que c'était la mort, hein, si <chuckles>
<clears throat> Et du coup att <laughs> mais attends, c'est pas fini. Et <laughs> et du coup, il s'est dit: «OK, c'est vrai, j'ai terminé». <laughs> Et il est <laughs>
<laughs> <chuckles> <chuckles> Oh, mon Dieu. Ben, <chuckles> bah, oui. <chuckles>
et du coup, il il il s'est levé, il est parti des toilettes et d'un coup, il entend un boum. Et en fait, il y avait une énorme planche sur lesquelles il y avait des plantes et heu, qui est tombée, qui a cassé, heu, un morceau des toilettes, quoi. Et en gros, c'est <laughs> et donc, en gros, bah, ça l'a sauvé, parce que s'il y était resté, heu, il serait peut-être plus de ce monde.
<chuckles> Ouais. <chuckles> OK. <chuckles>
Tu vois? <chuckles>
Ah d'accord. Waouh! Ça y est, j'ai compris.
<laughs> Tu vois, c'est inattendu, hein, la tournure que ça prend.
Ah bah oui, oui, oui, c'est sûr. Waouh! <laughs>
<laughs> <chuckles> Mais <laughs> bah, c pour lui, c'était pas drôle. <laughs>
Ah, c'était drôle. C'était très, très, très, très drôle. <chuckles> Non, bah oui, oui, oui, j je veux bien le croire, mais, waouh! Tellement tu as terminé. Ah oui, oui, oui. <chuckles>
<sniffs> <laughs> Dingue, hein? Waouh, donc heu, voilà tout. Et heu, eh beh, tu vois, lui pour le coup, il a échappé, heu, un peu ouais, exactement. Il est encore en vie, bah ouais, parce qu'il a sinon il aurait pas pu faire sa vidéo et j'aurais pas pu te le raconter, tu vois? <laughs> Ah oui, mais j'ai pas véri j'ai pas vé j'ai pas vérifié.
Ouf! D'accord. <chuckles> À la mort. Il est encore en vie? Oui, <chuckles> mais peut-être que d'ici là, tu vois? Heu, la mort l'a rattrapé. <chuckles> Il a entendu une voix quand il était aux toilettes, quoi.
Bah j'espère j'espère qu'il va bien, ouais. Hein?
Il a entendu une voix quand il était aux toilettes, non, mais c'était parfait, hein, tout était parfait là-dedans, hein. <laughs> Wouah! <laughs>
<laughs> <chuckles>
Hem, oui et et si là là, on te propose de regarder un un film d'horreur, tu fais comment quand tu sais que la la la la scène, elle va arriver?
<clears throat>

Ouais, c'est ça, exactement. <laughs> C'est <laughs> Mais non, mais c'est là où je voulais en venir. <laughs>
Ah! <laughs> Mais c'est moi qui l'ai dit! <laughs> Bah, si. <laughs> Ah bah ouais, mais c'est moi qui l'ai dit. <laughs>
OK, bon, heu, en gros, ouais, ça consiste à te mettre devant un miroir. Et et c'est vrai qu'avec mes petits frères, on s'amuse à faire ça. Enfin, je le j'osais pas le faire, mais je les ai laissé faire. <chuckles> Et je me souviens q je me suis souviens qu'un jour, on avait regardé un un épisode de de de la série, heu, Supernatural <laughs>
Ah! <chuckles> Ah ouais? <laughs> Supernatural, OK. <laughs>
<laughs> et <chuckles> et il y avait un épisode sur Bloody Mary, et hem, et du coup, après ça, ils ont voulu tester et ça m'a fait très peur.
<chuckles> Ah! C'est vrai?
Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est ils sont allés dans la salle de bain et ils ont commencé à dire, heu: «Bloody Mary» 3 fois de devant le miroir pour, heu ah non.
Là, tu le ferais même pas? C'est vrai?
Heu, non, je préfère pas.
Waouh, ça t'a vraiment fait peur!
<chuckles> Ben, en fait, heu, je sais pas, je je je veux pas jouer avec ça, même si ç ça existe pas, mais en fait, j'ai déjà eu des expériences avec des amis
Ah, mais c'est vrai que toi, tu as avec ta coloc et tout ça, tu as plein de trucs bizarres.
et je me suis Ouais, c'est ça en fait. Bah, déjà, il y a eu ça, cette expérience avec la coloc. Et tu vois, avant ça, j'y croyais pas. Et vraiment, heu, pourtant, j'en ai vu à la pelle des films d'horreur quand j'étais plus jeune, mais avant ça, je croyais pas à ce genre de phénomènes, heu, un peu, heu exactement. Et là, heu
Paranormaux. Eh! Tu as vu mon vocabulaire et tout?
<laughs>
<chuckles> <chuckles>
C'est élégant même.
Et Ah, oh! Oh oh oh!
<chuckles>
J'ai un vocabulaire élégant, super. <laughs>
<laughs>
Heu, tu connais les Final Destinations?
Final Destinations ouais, je connais, beh, c <laughs>
Eh! <laughs> J'ai l'impression que tu te fiches de moi. <chuckles>
<laughs> Non. <laughs> Non. <laughs>
<chuckles> C'est pas grave. <chuckles> Je prends. Je note même! <laughs>
Qui aime bien, chatie bien, comme on dit. Et heu, bien sûr que je connais. Heu
Ah! Et tu aimes bien?
Ouais, ben, j'aime bien, heu, à l'époque, heu ben, je pense que c'est c'est ça faisait partie des 1ers films d'horreur que j'avais regardés. C'était pas mal, hein. Ouais, ça fait peur.
Ça fait peur, hein? Mmh. Oui, il y a un nouveau là, qui sort. Tu as vu?
Ah OK, non, je savais pas.